Y dime, ¿tú qué opinas sobre comprar directo al productor o al proveedor?
Am, que eso sería como lo idóneo, yo opino, ¿sabes?, porque, prácticamente, pues, es como nada más si lo quieres ver así, es como una especie de estafa. <chuckles> Este, esto de esto del de la de los coyotes, ¿no?, de las compras al mayoreo al productor y después revenderla a cadenas grandes.
Okey, a ver, ¿porque?
Eso, pues, la verdad es que, 1, afecta tanto a los productores principalmente, como al consumidor final. Por eso es que, eh, no sé, el kilo de limón, si lo v vas y lo compras directamente en el terreno donde se está produciendo, te puede salir hasta en $10 pesos o menos, y en un, no sé, un Walmart te cuesta $40, $50 pesos, ¿no?, digo, obviamente, tiene que ver mucho con con los costos, ¿no?, de transporte, logística y todo eso, pero, mm
Ujú. Claro.
No sé. Yo yo yo que estuve trabajando un tiempo en cadenas como Walmart de control de calidad y y, o sea, nosotros inspeccionábamos el producto directamente desde que llegaba del camión
Muy bien, mm, qué interesante.
Eh eh, pues, realmente es una bueno, no sé, cómo decirlo, para mí es una tontería, <chuckles> eh eh este este como categorizar o sea, está bien categorizarlas por calidad, porque obviamente ofreces un mejor precio, pero, eh, no sé, a veces se se descartaba un proyu u un producto por, no sé, un una cosa estética mínima, ¿no?, y ya y ya con eso ya se pasaba totalmente a otro tipo de calidad y, pues, te la
Claro. Por nimiedades, claro.
te la daban en otro precio, ¿no?, tanto más bajito o más alto, ¿no?, pero justamente eso también, pues, hay costos, ¿no?, de de logística, porque ahora ya no se transporta, no sé, a Polanco, ahora se transporta a un Aurrera de de Ecatepec, por así decirlo ¿no?
Ya, va bajando su ahora sí que su calidad en cuanto a a esta parte de la de las tiendas como en cuanto a no sé, como esta parte de la membresía, no no sé cómo explicarlo muy bien categoría, ¿no?, ya, esa esa era la palabra justamente, y fa ¿sabes?, esto que me mencionas es bastante interesante, porque como bien mencionas, el el tener el contacto con el proveedor también te facilita muchísimas cosas, como a lo mejor, también tu propia elección de un producto de una gran calidad a un precio, pues, quizá hasta exageradamente barato, pero también existen estas contrapartes, como lo son, no sé, que vives al otro lado de la de la ciudad de donde se encuentra este productor y quizá te sale más caro el gasto en o el consumo en cuanto a gasolina, tiempo y esto, que quizá la la inversión inicial que podrías haber hecho en este tipo de tiendas de autoservicio. Y en ese caso, ¿qué qué es lo que más, este, consideras importante al momento de quizá, pues, tener esta oportunidad de poder, este, hacer estos tratos directos con el productor? En este caso, pues, hablando como de de estos productores de de frutas y verduras que que son como que ahora sí dentro de las zonas.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Ujú. Claro, de hecho, lo que tú mencionas es, eh, interesante en porque justamente si lo ves así, pues no toma tanto sentido, ¿no? O sea, ir a a ir a, no sé, a una finca de uva, y comprar 1 kilo no más, ¿no? O o ir al después irte con el limón y no, pues no no. <chuckles> Sí, justamente ahí no no hace no hace como ese ese match con la gente, eh, pero, pero justamente, eh, suceden aquí 2 cosas, que, no sé si decir esto, ah, porque a lo mejor, eh, me mete me te me metería en problemas con productores, <chuckles> eh, que justamente como que siento que les hace falta ese tipo de visión, eh, un poquito así como comercial, ¿sabes?, porque
Claro. Por supuesto. Ah, okey.
eh, y, porque justamente no no no se hace cu tal vez el el el esfuerzo por tener una infraestructura, donde puedan tener una un Sí, un como un equipo de agentes de venta, por así decirlo, en el que, pues, estén como todo el día trabajando para, justamente, eh, hacer esas rutas, ¿no?, co eh, comerciales de su producto. O sea, ellos directamente llevarlos a a estas a este Ajá, exactamente a esos espacios, como no sé si cualquier mercado. O sea, que sí los hay.
A estos espacios. Claro. Sin nada de Sí claro, el
Sí, sí los hay. Pero, justamente no es tan común, ¿no? Lo lo más fácil, y lo más como zona de confort es que, <sniffs> pues, ju justamente estas empresas grandes como Walmart, y, pues, cualquier otra, ponle Chedraui, l lo que tú quieras, ¿no? Este
Sí, sí, sí, por supuesto, estas tiendas de autoservicio tan comunes.
Ujú, vaya directamente con ellos al productor a comprarlo, pero, justamente, te van a dar otro precio, porque no es como que tú vayas, ¿no? O o sea, y tú pongas el precio. Ellos lo van y lo ponen por ti, porque ya hicieron el esfuerzo de ir hasta allá. Entonces, este, es esa es una. Y la otra es que sí ha vis sí se ha habido, eh, casos de ahorita no me acuerdo exactamente las marcas, pero, el básicamente la idea es la misma, ¿no? O sea, eh, yo me rento, flota de camiones, ¿no?, eh, para ir a a justamente a donde tú eres productor, comprarte tu producto
Claro.
y y yo no es que lo vaya a a llevar a a las tiendas. Yo ya soy una tienda, ¿no? Yo ya soy una tienda en el que en el que, pues, yo yo ya te compré, y ahora nada más falta que alguien me diga: "Ah, ¿sabes qué?, este, necesito 1 kilo de limón, y 1 kilo de no sé qué, y, ah, okey". Entonces, estos cuates que ya son una tienda como tal, van, recogen, lo llevan a su a sus almacenes, ahí te hacen todo tu despensa, o bueno, lo que pediste, eh, por medio de aplicación, y ya te lo llevan hasta tu casa, ¿no? Y es una manera un poquito de Fíjate, es una manera Sí, justo, y también aparte es como una manera de <sniffs> ser intermediario, y también ser, eh, vendedor final, ¿sabes? Como que eliminas una parte del eslabón, ¿no?, para, justamente, ofrecer un mejor precio, y que también no te no te suban los costos a ti como vendedor, ¿no? Y aparte le estás dando el precio justo, ujú. Y aparte y aparte no no le reduce nada, porque sigue siendo igual o más fresco. Porque, incluso, en estas de tipo Walmart, como te dije que yo trabajaba un tiempo ahí, eh, pues son almacenes enormes, enormes, enormes que el obiamen-obviamente, le dan una rotación a los productos de el el que el que primero entra, primero sale.
Comprendo. Sobre esta ruta o así. Por supuesto. Más óptima. Llega llegue directo. Claro, pe Claro. Sí, sí, pero pues se pierden muchos, ¿no? En este caso de que, pues, luego se van bajando cajas, y se pierden y todo esto. Y, bueno, mencionando todo este tipo como de de oportunidades que existen, am, ¿no has visto quizá a lo mejor productores que tengan sus camionetas, y de repente las llenen de todos sus productos y a lo mejor se salgan a dar la vuelta, no muy lejos, quizá, como a unas zonas cercanas a sus a sus predios a vender estos productos? Porque, em, pues, he escuchado que también de repente utilizan este tipo de técnicas que les facilitan como este contacto también con con los clientes más cercanos, y que también les ayudan a a, quizá, vender sus productos sin estos intermediarios que bien mencionas.
Ujú. Sí, de hecho, también es como una práctica común, de hecho, este pero justamente ahí ya, por ejemplo, ya pierden el el, este, como plus valía de de la calidad, ¿no? Porque ahora sí que ya todo te lo venden al mismo precio. Entonces, digamos, que lo que pueden vender, no sé, un poquito más, $10 pesos más, pues lo tienen que mezclar con todo, y dar un precio como en común, ¿no? Luego de alguna manera, como que sí siento que a lo mejor es una manera como de amortiguar, tal vez, este este tipo de de pérdidas, ¿no?, un poquito, pero, eh, justamente tienes que también tener el trato con no sé, que vayan a un mercado, o tener un pap un lugar fijo, por así decirlo, pero, pues, también no siempre sale, ¿sabes? Porque también es como costos para ellos en gasolina, en el tiempo, porque a lo mejor no se le vende todo, ¿no?, eh, la merma que vaya surgiendo con el tiempo, porque justamente no sé si la muchas veces lo tienen a a la intemperie, ¿no?, eh, aunque sea en el camión, o de redilas así, pero
Unitario, claro. Sí, claro. Se va ahí calentando, ¿no?
Uju, y justamente pues, ahí empiezan a haber mermas y pérdidas. O sea, pérdidas siempre va a haber, pero hay maneras como de de amortiguar esas esas esos riesgos.
De optimizar ese tipo de pérdidas, claro.
Uju.
Ya veo. Y
Sí, justamente y, pues ajá.
bueno, te quería bueno, en este caso, hablando de esto, ¿cuáles serían para ti los principales beneficios? Como bien mencionabas, pues, existe esto de de la compra barata y todo, pero ¿qué otros beneficios tú puedes observar a al tener este contacto con los proveedores o con, ahora sí que, con el productor directo? Porque, pues, también existen estas fábricas que también tienen sus productos, como lo son, no sé, las pastas, las sopas, am, ¿cómo qué beneficios tú podrías reconocer en este tipo de ámbitos al comprarle directamente al productor?
Ujú. Ujú. Ujú. Am. Pues, siento que, em, los beneficios, tal vez, podría ser una, eh Tan tanto beneficios para ellos como beneficios para nosotros, ¿no?, eh, una como que, eh, ver un poquito más sobre la los modelos estos de de compra y venta, eh, para que pue ofrecer o sea, es que, justamente, lo primero que aquí hay que que ver es que hay que asegurar al productor, ¿no?, porque si él no está seguro con su venta y su producción, pues, precisamente, en algún punto va a quebrar, ¿no?, y ahora peor para todos, porque no va a haber ahora n para nadie, ¿no?
Ujú. Con su producto, claro. Ajá, va a haber menos material, ahora sí que, va a haber escasez de ese producto, debido como al al mal manejo de la de la logística dentro de su venta, ¿no?, de la venta de su producto.
Ajá. Y va y va a pasarlo, co po por ejemplo, lo que ahorita está pasando, ¿no?, con el maíz, eh, que o vol vamos a tener que importar más de otros lados y, obviamente, los precios van a subir muchísimos, porque, obviamente, incluye m mucho más logística, ¿no? y y y y consumo de de de transportes y todo eso. Entonces, este, esa es una, ¿no?, viéndolo como por el bien del productor, y la otra, pues, viendo a a también a nuestro beneficio, ¿no?, de ya como consumidor final que, obviamente, también los los los precios, obviamente, que nos importan a todos, pero también sería como este tipo de calidad en los productos, ¿no?, porque, eh
Sí, claro.
al al ser un producto como que má eh, más accesible y y y cómodo para la compra, esos productos se producen y como así como se cosechan, se consumen, entonces, no habría que tanto que tener como este manejo poscosecha y y y ajá. Y como que, tal vez, una de alguna manera como que someternos a este riesgo de de que a lo mejor le inyectan etileno, ¿no?, para que pu pueda durar un poquito más la la el alimento, ¿no?
Ya. Comprendo, comprendo. La verdura o o el producto. Justo, y, ¿sabes?, no puedo evitar pensar que, como bien mencionas, hay momentos en los que al a la al ser como que esta parte de no tener la oportunidad de tener el trato directo con el productor, pues, existen todos estos como como estas intervenciones que que quizá lo lo no lo hacen con el dolo de de afectar, sino que para mantener como que este esta prolongación de vida del producto, pero, de igual manera, termina siendo algo que no es natural y que no no se va a comparar nunca con tener este este consumo que viene directamente, ahora sí que, de la tierra, fresco, como bien mencionas, y que y que te da la oportunidad, pues, ahora sí que, de absorber y de disfrutar tanto en sabor como en calidad, también estos nutrientes tan importantes que luego se pueden perder por estas mezclas o estas modificaciones que se le hace al producto por por el hecho de que se mantengan frescos para su venta. Entonces, como bien mencionas, creo que esta es también una parte muy importante al momento de de comprarle de directamente al productor, pero, pues, dime, ¿qué podría también facilitar este tipo de espacios?, como en el caso de tener la confianza y los precios, no sé, ¿tú tú sientes que quizá, am, teniendo como estos espacios con aplicaciones, como mencionabas anteriormente, se podría dar esta facilidad de trato?
Ujú. Ujú. Fresco, ¿no? Ujú. Ujú. Ujú. Sí, o sea, yo yo entiendo también a los productores porque, obviamente, no están acostumbrados y sien y ya están, más bien, no están acostumbrados a ese tipo de de alternativas, y están acostumbrados a que los coyotes, pues, les están robando, es como el pan de cada día, ¿no?
Sí, por supuesto, es esta venta masiva y que y que, pues, ellos ya no tienen esta, ahora sí que, este colmillo, ¿no?, de quizá decir: "Ay, pues, abro una aplicación o consigo a alguien que me que me apoye de esta manera y quizá, pues, solamente, voy, este, mandando mis productos de otra manera".
Ujú. Claro, y de hecho los más avispados, más despiertos en este tema, por así decirlo, una, son los que buscan ese tipo de alternativas, y los otros son los que ya buscan como procesar su su materia prima, por así decirlo, ¿no?, más bien, su producto principal, convertirlo en materia prima y hacer, eh, pues, de ahí, un producto, ¿no?, eh, por ejemplo, a mí me tocó
Ah, claro, sí, lo los que venden ahora sí las salsas y todo esto, ¿no?
Justamente, justamente. Y también que bueno, así de ejemplo rápido, a mí me tocó ir a una, mm un cultivo de berries, ¿no?, de frambuesas, fresas, todo eso, y, justamente, lo que podían vender al público y a las cadenas, pues, lo vendían, ¿no?, eh, pero lo que lo que ya no alcanzaba el la calidad, lo transformaban en mermeladas y cosas así. Entonces, eh eh, más bien agregaban un valor ponían un valor agregado a su producto para, justamente, amortiguar todo ese tipo de, tal vez de pérdidas. Ujú.
Sí, claro. Toda esa pérdida. Claro. Sí, no, y eran unas alternativas bastante inteligentes, porque, al final de cuentas, aún cuando quizá ya la la imagen del producto no era la de la la fruta fresca, no hay persona a la que no se le antoje una mermelada de una fruta que viene directamente, ahora sí que, del productor. Guau, la verdad es que que, pues, sí ha sido como muy interesante esta parte de de quizá, pues, tener este razonamiento de de consumir directamente del productor, y te agradezco muchísimo, porque es bastante importante también tener este tipo de contactos.
Ujú. Claro. Ujú. No, sí, claro, no te preocupes. Muchas gracias a ti por haber escuchado y, pues, a seguir comprando fresco. Ah. <laughs>
Así es, hasta pronto.